Oye, en este tema de la comida, el hambre, todo eso es súper importante. Cuéntame cómo identificas el hambre real frente a antojos emocionales.
Bueno mira, eh, yo podría decirte que, eh, en mi caso yo tuve un privilegio, porque en en el resto de mi familia, primero mi familia, este, digamos de sangre, y después ya la familia a través de política, a través de de mi esposa y sus papás. Este, todos ellos tenían una costumbre que era muy común en nuestros tiempos, este, basada en el hecho de que la cantidad de comida era muy importante para considerarla buena, ¿no? Entonces, <sniffs> comer mucho era comer bien, ¿sí? Pero a diferencia de ellos, en mi casa, este, mi mi mamá y mi papá nunca nos nunca nos obligaron, porque bueno yo tenía una un un unos amigos donde muy tristemente era, eh, el papá, o, la mamá con el cinturón para que los niños se acabaran toda la comida. Este, y y a nosotros nunca nos llegaron a a forzar a comer algo que que no, eh, queríamos nosotros, ¿no? Entonces, eso me dio una una sensibilidad donde yo decía: "Ya, fue suficiente, estoy bien y vamos a seguir jugando", ¿no?
Ajá. Okey. Ah, ya. Ajá. Claro, y en este fíjate se escucha muy interesante lo que dices. En este caso, por ejemplo, tú dices: "Yo comía lo que yo quería", ¿no? ¿Cómo cómo le hacían tus papás, o, cómo fue ese momento, eh, para que tú no estuvieras desnutrido? Por decirlo así, o sea, ¿cómo mantenía ese equilibrio entre le doy libertad a mi hijo, pero está bien de salud?
Ujú. Este, pues, como yo siempre fui un niño muy, este, eh, fui muy pequeño y fui muy muy flaco, este, pero muy dinámico ¿no? Y y también con una chispa, siempre muy divertido, y siempre muy, este, aprendía muchas cosas, etcétera. Yo creo que eso fue lo que decían: "Bueno, pues, este, está flaco pero no está, este, digamos que, eh, imposibilitado para para vivir, o, para sobrevivir". Entonces, este, además ellos eran también estaban acostumbrados a hacer alimento, eh, muy pequeño, ¿no? Es decir mi papá, yo recuerdo, cuando, este, era niño era de que se servía si decimos chilaquiles, una cucharada de chilaquiles, poquitos frijoles con un bolillo, y ya, con eso tenía, ¿no?
Ajá. Ajá. Ah, o sea, te daban ahora sí en relación a tu tamaño, ¿no? A tu estatura, o sea, sí se preocupaban por eso, no era de todos vamos a comer un kilo, ¿no? Y se lo comen, no, entonces no. Ah, eso está muy genial. Fíjate que algo que estabas diciendo, hay generaciones donde el el si el niño no estaba gordito, no estaba sano. O sea, eran, eh, paradigmas, al final del día eran, eh, no significaba que estuviera bien, tampoco significaba que estuviera mal, pero el sobrepeso definitivamente es una enfermedad muy delicada, ¿no? Que causa problemas, no importa la edad que tengas. Eso es muy importante. ¿Y ahora cómo lo has manejado así que con tu familia política, como comentas?
S sí, sí, sí. Claro. Sí. Claro, claro. Bueno, este, de hecho, mi mi suegra e es una fam una persona que que se enoja realmente cuando tú no comes una gran cantidad de comida, este, ella lo siente como si fuera un desprecio. Este, te sirve una vez, y y te dice: "¿Te sirvo otra vez?", "No, ya estoy muy bien, gracias". "No te gustó, no puede ser". "No, que no, ¿para qué hago si no les gusta?". Entonces, ella tiene otra lectura de las cosas, y bueno, es que si ahí hay más, no creas que no hay, sí. Yo entiendo que hay, hay mucho, pero bueno, yo estoy satisfecho con esto. Entonces sí ha habido ahí desencuentros, y y nos ha costado muchas, eh, discusiones entender, eh, que ella es así, y que yo, pues, soy de otra manera, ¿no?
Ajá. ¿Cómo crees? Como no pensé. <chuckles> <laughs> Claro. Sí, no, y ya tienen ustedes ya es un hábito de vida, ya no es el momento, no se dejan llevar por la emoción de decir: "Bueno, estoy aquí, aunque al rato me sienta mal", porque obviamente si te sobrepasas de comida te vas a sentir mal. Ahí viene el, los problemas del estómago, el la gastritis y muchos, muchos que se derivan de ex de excesos. Definitivamente, eso no, no existirían ciertas cosas como los Sal de Uvas y cosas así. <chuckles> Donde son negocio, porque sí, sí nos pasamos definitivamente. <laughs>
Ujú. Claro. <laughs> Sí. Claro. Sí. Claro. Eh, de de hecho, si te fijas, este, eh, bueno, a lo mejor yo siendo un poco crítico, este, muchos de los, eh, medicamentos dedicados al estómago, eh, serían un poquito como los bacanales en en en Roma. En Roma dicen que que las bacanales eran eran fiestas que duraban días, y donde las personas comían, y comían, y después había un lugar donde iban, y y y devolvían el estómago para poder seguir comiendo. Este, eh, yo digo los anuncios de los, eh ga ah, por ejemplo, un Sal de Uvas o un Pepto Bismol dice, pues, eh, te ofrecen comida ya no cabe más, pero, cómela al cabo tenemos aquí la medicina, ¿no? Es como que hasta hasta poco ético yo diría, este, incitar a que sigan comiendo cuando ya no pueden o que les hace daño, y este es algo que no notamos, lo vemos como algo normal, ¿no?
<chuckles> <chuckles> Es correcto. Exacto, pero fíjate, el límite tú lo dijiste, el límite está en ti, porque tú igual dirías: "Sí, sírvame, más, no hay problema", no, y comer, y comer, forzarte a comer algo que ya tu cuerpo ya no quiere, este, ya basta ¿no? O sea, decían que, bueno, he escuchado muchas veces que en el primer suspiro ya es un aviso de que ya estás llenándote. Segundo suspiro ya, pero es tanto ya el suspiro a cierto horario que estás enamorado de la comida, o sea, suspiras y suspiras. Entonces, yo creo que sí, lo que tú comentas es decir que no, a veces no lo van a entender, a veces sí lo van a entender, pero tú ya pusiste un límite donde dijiste: "Sí, está delicioso, está rico, me gusta, pero yo hasta aquí hasta aquí llego", ¿no?, de aquí para acá, ya no puedo hacerlo. Y cómo ha ido cambiando esto con tu bueno, ya llevas tiempo compartiendo con tu familia política, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Ya respetan tu decisión, ya no te ofrecen de más? ¿Cómo ha sido este proceso?
Claro. Ujú. Ujú. <laughs> Claro. Sí, digo ya ya entendieron que cuando yo digo que no, ya ya basta y ya, eh, digamos, podemos llevar la fiesta más en paz, ¿no? Sin embargo, eh, también entiendo su postura, digo, este, esa esa tradición de de, eh, comer mucho y estar estar gordo significa estar, este, bien para-l saludable era porque eran en los momentos en que se hacía trabajo físico, ¿no?, que requería mucho esfuerzo y que el trabajo dependía de la estatura y del tamaño y de los kilos porque era trabajo, digamos, de de mucho, de mucho poder físico. Entonces, sí, pues, digo, si yo hubiera trabajado golpeando, eh eh, clavos en la vía, este, con mi peso y con mi, eh, complexión, no hubiera funcionado, en cambio, alguien más pesado podría tener un, exi éxito en ese trabajo, ¿no? Entonces venían ellos de esa ese paradigma donde la fuerza física era una diferencia, y, o o si iba a haber una pelea, una lucha, una guerra, pues estar grande, es una ventaja competitiva. Entonces, yo entiendo eso, pero pero creo que, eh, pues ya eso fue cayendo en decadencia, y ahorita ya importa más bien la salud que que el tener un, eh, sobrepeso, o, alguna cuestión así, ¿no? Entonces como que nos fuimos entendiendo poco a poco.
<chuckles> Sí, claro. Ajá. Por supuesto. Pues, ha sido interesante lo que estás comentando, fíjate. Yo eh, bueno así como me lo cuentas definitivamente llego a la conclusión de que eres una persona que come con, con, conciencia, ¿no? O sea, no te dejas llevar por el momento, o, la emoción, porque, ah, las emociones son muy traicioneras, entonces, <laughs> ay, si, te pueden dar buenas ideas y malas, definitivamente.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que todos en algún momento, este, llegamos a tener la, la, eh, necesidad, o, el la e el impulso de probar algo que que ves muy rico, eso es, digamos, este, inevitable, pero también puede hacerse con medida, ¿no? Fíjate que algo que a mí también me me dio mucha luz es que, ah, las mujeres cuando están embarazadas tienen antojos. Este, y y un un amigo que estudió medicina me decía que el antojo, eh, algunas, eh, teorías, eh, no está comprobado todavía, validado científicamente, pero que es una hipótesis muy pl muy plausible. Este, dicen que lo que está pasando es que, eh, las personas sabemos lo que, lo que contiene cada alimento. Entonces, yo me como una manzana, y yo no puedo decir la lista de de nutrientes que tiene, pero el cuerpo lo sabe. Entonces dice, este, "los frijoles tienen fósforo, por ejemplo", ¿sí? "Entonces yo necesito fósforo, me da un antojo de frijoles". Entonces el cuerpo lanza una señal donde dice, eh, el desarrollo del embrión, o, del feto en este momento necesita zinc, o, necesita calcio, o, necesita potasio, etcétera. Entonces genera en las mamás una necesidad de ese de ese alimento, porque es indispensable para que no falle el desarrollo del del embrión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que sí, sí neces eh, sabemos lo que necesitamos. A mí se me antojó una cerveza, y digo: "Bueno, hay que hacerle al cuerpo caso al cuerpo porque se puede desestabilizar". Sí, yo creo que sí, sí llega a pasar que, que decimos de repente: "Ay, se me antojó esto", el cuerpo está diciendo ¿no? "Quiero algo", que que el para mis procesos vitales es es necesario, y creo que los niños también tienen esa sensibilidad. Nosotros los obligamos a comer verduras cuando su cuerpo requiere más bien azúcares, o, grasas, o o a cosas que les den más energía, o o, calcio para hacer sus huesos, o, proteínas, ¿no? Entonces, este, sí, ya los más grandes ya las proteínas no las procesamos tan bien, se nos antoja la verdurita, pero queremos que los niños coman como si fueran adultos, este, cuando los adultos no podemos comer como si fuéramos niños.
Claro. Oh, sí. <chuckles> Ajá. Oh, wao. Ah, mira qué interesante. Ay, mira qué interesante lo que dices. <laughs> <laughs> Un cereal, no sé. <laughs> Wao. No, no, no, obviamente. No, tu cuerpo va cambiando con los años, y lo que dices, oye, se escucha muy interesante, fíjate. Estaba yo escuchando de que, el cuerpo sabe lo que quiere, ¿no? Y dónde lo encuentra. Entonces, definitivamente debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no?, como adultos. Y como adultos debemos aprender a escuchar a los niños, ¿no? A ver qué es lo que les hace falta, porque sí, sí tenemos esa esa costumbre me ya de muchas generaciones, de: "Y no te paras hasta que te lo terminas", ¿no? Y el niño: "Ay, no, ya no me cabe, ya no quiero, ya no, no". De por sí es complicado, entonces, sí, definitivamente escucharnos, ¿no? Y conocernos y conocer a los niños, a ponerles más atención, a ver qué es lo que necesitan para que haya de verdad una nutrición sana y saludable. Ay, no, pues te felicito, has sido muy valiente al escuchar tu cuerpo y poner límites eso no cualquiera lo hace, <chuckles> mucho menos si es un antojo, ¿no? Pues ya te dejas llevar a la primer probada y ya te comes el pastel entero, ¿no? Entonces
Sí. Ujú. Claro. Si, y y <laughs> Ya ya te lo echaste, sí. Y y, ah, también un doctor una vez a mí me dijo algo que me hizo mucho significado porque, eh, igual que yo, eh, una de mis hijas, eh, tenía una una complexión muy delgada, este, y era preocupante porque siempre, eh, e era muy alta pero muy delgada y en la en la este, estadística del peso estaba siempre, ah, en la línea de abajo de del peso, este, mm, permitido, ¿no? Y entonces, mi esposa se preocupaba mucho, y un día un doctor le dice: "Mire, este, la niña está sana, no pasa nada. Eh, el peso es solamente uno de los indicadores de que un niño está sano".
Ajá. Ajá, claro. Claro.
Pero hay, hay 5, le voy a decir 5. Mire: "Está el peso, que está bajo, bueno, está bajo, pero la estatura está bien, eh, la estatura es otro", ¿sí? "El otro es que la niña aprende, ¿la niña está aprendiendo, tiene problemas de de aprendizaje?". "No, pues no". "Okey, ¿la niña está, eh, socializa, juega, aprende, platica?". "Sí, sí, hace todo eso". "¿Y la niña también, este, se sana cuando se enferma, no es enfermiza?". "No, no es enfermiza". Dice: "Bueno, entonces tiene 4 de los indicadores que dicen que es sana. Entonces, eh, simplemente es una sana que está flaca", ¿sí? "Entonces hay que entender que es una niña sana que, bueno, su com complexión es diferente y que que ese indicador, que es el peso, no no es relevante en su en su caso", ¿no?
Ajá. Pues, aprobada ahí. <chuckles> Exácto. Wao, no, pues fíjate que cuánto conocimiento, eh, definitivamente. Te has involucrado en la forma, en cómo es. Ah eh, también la complexión, pues, no todos somos iguales, ¿no? O sea, desde ahí ya, eh, todos requerimos diferente tipo de cosas, desde el alimento. O sea, escuchar definitivamente es comer de manera inteligente, ¿no? Y consciente, porque luego estás ahí en otro tema, y tú come y come, ni siquiera sabes si comiste, o sea, o: "ya me lo comí". "¿Quién se lo comió?", ¿no? Entonces, tú te lo comiste y ni te enteraste, ¿no? Entonces, <laughs> "¿quién me lo robó?". Ah, sí, sí ha pasado, ¿no? Sí te ha pasado ¿no? Bueno eh, yo, ay, digo, desgraciadamente, a mí sí me ha pasado, déjame decirte, pero bueno, eh, después de escucharte, creo que sí, tengo que escucharme. <laughs> Para poner los límites y no dejarte llevar por las emociones, ¿no? Porque luego, si estás muy contento, muchas golosinas, ¿no? Y si estás compartiendo muchas botanas, entonces sí, medirse, o sea, disfrutarlo, como tú me dices, yo no digo que no, pero lo digo con conciencia, o un no con conciencia, o un sí con conciencia. Entonces, yo creo que esa es una de las claves importantes de las que tú mencionaste. Debemos conocernos definitivamente, ¿no? Pues, ha sido increíble cómo lo has manejado, cómo lo vives, ¿no? Porque se oye fácil para ti, pero no creo que sea fácil. <chuckles> Que pongamos ese límite. Ay, pues, ¿algún comentario que quieras agregar a este tema?
<chuckles> Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Ya me lo tiraron. <laughs> Ajá. Sí, es recomendable. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, que el problema de de cuando las emociones toman el control, eh, precisamente es que, como tú lo has dicho, nos llevan hacia la inconsciencia, ¿no? Una emoción, la ansiedad, la preocupación, el enojo, toman el control, la nostalgia y entonces eso, eh, lo que buscamos psicológicamente es desconectarnos y entramos en un estado de inconsciencia y ese estado de inconsciencia, pues, nos impide ver que ya nuestro cuerpo está satisfecho, pero, pues, queremos seguirle echándole alcohol, o o, comida, o, grasas, o, alguna otra cosa, ¿no?
Exácto. <laughs> Lo que sea con tal de que se llene de algo. <laughs> Oye, muchas gracias. La información ha sido muy, muy, este, buena, muy, este, bien explicada. Gracias por compartir tu historia. Ha sido muy genial platicar contigo.
Sí, sí, sí. <giggles> Te agradezco mucho por la oportunidad de compartirlo, y deseo que tengas un excelente resto del día.
Gracias, igualmente.